Как ты создаёшь привычку регулярно творить?
Слушай, ну, вот, <grunts> э, чтобы это стало привычкой
Так.
конечно, м <smacks lips> дело в том, что, видимо, нужен склад, определенный, творческий. А творить мне хочется всегда.
Ну, это безусловно. Это ведь не каждому дано.
Да, ну, к э, даже у художников, эм э, есть занятия на тему: как как бы, м, поддерживать вдохновение, да, как, ам как бы не давать, э, застрять своему творческому потенциалу в одной м в одной в дном месте. И, собственно, есть небольшие трюки, как как можно это для те для себя сделать. 1 из моих прив 1, э, 1 из моих привычек- это, э, я всегда держу, э, какой-то блокнот рядом.
Мгм, мгм. Так, а расскажи, пожалуйста. То есть ты записываешь идеи сразу, как они только появляются? У тебя прям вот это выработан навык.
А, у м у меня, кстати Да, ну, смотри, у меня есть несколько блокнотов. 1 для рисунков, которые я стараюсь хотя бы раз, э, в день сделать скетч чего-то, даже неважно чего, э, просто вот это.
Так. Ага.
М, это может быть что-то абстрактное, это может быть конкретный предмет. Э, главное, чтобы
То есть это даже не зависит от твоей идеи. Это вот ты должна просто, если даже тебя в день ничего интересного не посетило, да, ничего нового, ты всё равно это берёшь и зарисовываешь что-то, что есть.

Поэтому главное, э, давать сок новый этому творчеству и не давать застаиваться ему. Точно так же, как человек, да. Т тело тело нам дано для того, чтобы его двигать. Если мы стоим на месте, то у нас начинает, а, кальций, г там я не знаю, м, э, какие-то ещё отклад отложения начинаются в венах, в артериях, и и организм ухудшается и как бы
Да, да. <grunts> Да, любое, что физически в теле не задействовано. Если функция не задействована, она в принципе, за ненадобностью, скажем так, отмирает. Вот ты считаешь, что с творчеством происходит примерно так же?
Абсолютно, да. И, э, привычка творить, она пере переносится и на всё остальное. У меня, допустим, ам
Мгм. Э А как именно, расскажи, пожалуйста. В быту, например, как это выражается?